Ja, wenn ich so zurückblicke, was für mich Erfolg so bedeutet, gerade so meine Teenager-Jugendzeit, dann ist es echt was anderes als heute. Also, du musst wissen, mein von mehreren Kontext, ne, also, ja Familie, Cousins und so, die hatten alle mies Patte gehabt, ne, die hatten richtig Kohle. Also, na ja, mein Cousin, der hat geheiratet vor 5 Jahren oder so und der hat uns alle eingeflogen nach San Francisco, ne, und hat dann da seine Hochzeit so gefeiert. Bro, ja, Mann, also also ich meine jetzt richtig so richtig Bags, weißt du, so <laughs> und, äh, ehrliches Geld, ne, also jetzt wirklich ja genau, also u und mehrere meiner Familie.
Aha. Ja. Ja. Echt? Oh. Oh, okay. Ja, ja, ja. <giggles> Ehrliches Geld sogar, krass.
Ehrl ja, und der also Silicon Valley, ne, San Francisco, so, der ist halt in der Tech T äh, so in dem Tech-Ding da so voll drin. Der hat für alle, ja, genau, hat für alle großen Konzerne, Google und so halt gearbeitet. Nicht direkt unter deren Führung, nur bei Airbnb hat er auch geleitet, ne? Sagt dir was, ne, dieses dieses Airbnb.
Ach da. Ja, okay. Was Ja. Ja. Ja, so so wenn du ve vermietest oder ne. Ja, d genau, doch, wo du so vermietest und so.
Ja, genau. Und und da war er für's Tech-Zeug halt so zuständig. Und jetzt ist er eigentlich nur selbstständig und wird halt so gebucht von denen so, ne, für so Aufträge dann. Ja, genau.
Ja krass. Und und deswegen war deswegen hast du gesehen so, früher ja, dein Cousin, der hatte einfach diese Ressourcen, einfach mal so für seine Hochzeit, seine ganze Familie, Freunde rüberzufliegen. Ne, diese Mobilität, die ist ja auch, äh das kostet ja auch viel, ne?
Voll, Mann. Also, auf der einen Seite war's irgendwie das Geld, auf der anderen Seite auch dieser Lifestyle, ne? Dieses mit welchen Leuten man sich so umgibt, so, ne, was man irgendwie auch für Möglichkeiten hat, ne? Ey, San Francisco, das war für mich so andere Welt, so, ne? Ich bin so deutsche Kartoffel gefühlt, so, ne? <laughs> Genau, und, äh, ja, habe ich gemerkt: Krass.
Ja. Ja. <giggles> Ja. <chuckles> Okay. San Francisco ist schon sch hört sich schon krass an. Ähm, und, ähm, ja, was, äh also, so d früher hast du jetzt gesagt, äh, das hat dich total beeindruckt, ne, mit was für Leuten und was für Freiheiten er hatte und was für Ressourcen?
Ja. Mhm. Ja. Bro, der hat b beim „Burning Man“ hat er mit Elon Musk gechillt, so so 'n so 'n Ding war das, weißt du? <laughs> Genau.
<laughs> Boah, okay. Ja, äh, nicht schlecht. Und und, äh, wie hat's also, du hast ja gesagt, es war früher so. Wie hat sich das denn heute verändert? Oder oder ist das immer noch so?
Na ja, ich hab Nein, Mann, tatsächlich nicht. Also, ich mag Geld, ne, nicht falsch verstehen, <laughs> ähm, aber es hat sich verändert, also wirklich krass verändert. Also, ich ich habe 'n FSJ gemacht nach meinem Abitur
<chuckles> Ja, wer nicht? Ja. Ah, okay.
und das habe ich im Knast gemacht. Genau, ich war 1 Jahr lang, äh habe ich 'n FSJ im christlichen Strafvollzug gemacht in Deutschland, im Seehaus. Ja, Mann.
Was? Also, d da, ich wusste nicht mal, dass so was gibt. Ja. Okay. Und, äh, wie war das für dich? Also, was hat dich dadurch verändert, durch durch diese Erfahrung?
<laughs> Ja. Ja.